Sa totoo lang gusto ko po talaga mag-alaga nung mga yan, aso, pusa, kaso nga lang pamilya ko po kasi, eh, hindi po ganon ka-ano, kaya po nag-aalaga po ako ngayon ng alam niyo kung yung hamster?
Hmm. Ay ang cute.
Ayun, mm, ayun yung ano ko po ngayon, maliit lang siya dwarf hamster po siya. Yun ang alaga ko po ngayon pantanggal ko ng stress, ganyan.
Oo. Mm. Ay ang Mm, meron din po ba siya ng parang gulong yung ano bang tawag dun? Ah, op opo. Ay ang cute naman ng alaga niyo.
Tsaka halos yung wheel po nila. Ayun kaya oo. Kaya nga minsan, 'yan tulad niyan, ka kami po nung mga nakaraan, um, yung, 'yan may mga sobrang ta katandaan na nawawala na sila, hindi po namin sila basta tinatapon. Dito sa may ano, sa tapat ng bahay po namin ginagawan po namin sila ng libingan talaga. Kasi ang hirap, 'di ba, po na itapon nalang basta kahit ayan na wala na sila, o kaya wala na silang buhay. Ah, kaya sara
Mm. Mm. Mm. Opo. Ayan, mm. Oo nga eh. Opo. Parang respeto rin sa sa kanila.